ん、もしあのよろしければ、えっと、アドバイスいただきたいんですけども、私、あのま、自営業、あの、自宅でやっておりまして、あの、たまにこう、ふとすごく虚しく感じる時があって、で、これをちょっとどう対処したらいいかなと思ってる最中です。
はい。 はい。 はい。 なるほど。
はい。まあのはい、はい。あの、ま、ちょっと話、しますと、ま、もともと会社員、い、を、しておりまして、えっとこの、今年の9月辞めて、ま、自営業になって、ま、英会話スクール、他にま、オンラインでのあの、翻訳とか、<sniffs> あのま、そういうことをやっておりますが、あの、特にですね、あのま、英会話スクールって、あの、業務委託の感じで教えてますので、そこに行けばあの、<sniffs> 確かにあの、あまり、えっとま、気が紛れるんですけども、家であの、1人でこうあの、ま、つうあの、翻訳とかやってたら、<sniffs> う、すごくですね、こうあの、と特にその、終わった時とか、ちょうどその日は何も作業がない日とかは、う、「すごくこう虚しく、俺、生きてるんだろうな」って思う時があるんですね。
なんか、う、うん。はい、どうぞどうぞ。 はい。 うんふん。 はい。 うーん。 はい。
はい。ええ、それをちょっとどう対処しようかなと思って、いや、もう、あの仕事をもっと増やせばいいのか、それともなんか違う理由なのか、ちょっと私の中でも、あの、判断つきかねている状況です。
あ、なるほど、わかりました。これちょと前提のところから確認さしていただきたいんですけど、ま、基本あれですかね、なんかあの、ま、そういった活動というかフリーランスになられてから、あのよりより強く感じるようになったんですかね？
はい。 はい。 あの、その通りです。あの会社員であった時はあまりそういう気はしてなかったですね。
うんうん。 うーん、あ、なるほど。 あとなんか、そうですね、他にま、あ、じご自身が属されているコミュニティとかってあったりされるんですか？それは友人であったり、その趣味であったりとか、色々あると思うんですけど。
や、えっとですね、私、ま、無趣味で、あの、家族と一緒にいるのが趣味みたいなものなんですけれども、私、あの、ま、離婚してまして、あの、子供たちは、あの、ま、元妻と住んでます。で、あの週末に、あの、まあ、元妻の家に行かしていただいて、滞在さしていただく。で、その時は、ま、あの、子供たちと私が一緒にいれるという時間ですので、その時にはそういう気はしないんですね。ところが、このまあの、一人暮らしの、ええ、家に戻ってきて、ま、自室で、あの、作業しするしてる、ま、あの作業する前の時間、あと、もしくはその日何もない時に、非常にこう、あの、虚しく感じて、あまり、特に友人っていう会う友人いをいませんし、且つこう何かコミュニティに入ってるわけでもないんです。
ああ、はい。 うーん、うんうんうん。 はい。 ふんふん。 はい。 うーん。 うーん。 はい。 うん、ふ、なるほど。たら、そうすると例えば、なあの外食だったりとか、なんかさの、外りにこう、あの、お酒を飲みに行くみたいなこともあんまされてない感じですかね？
えっと、ですね、外食というのでは、あの、たまにこう、なんすか、あの、外にいる時に、あの、牛丼屋とか、あとは、ま、カレー屋さんとかに行くぐらいで、あの、お酒が飲めないので、う外でお酒飲むことないんです。
はい、へ。 うんうん、ん。 ああ、なるほど。 なるほどなるほど。
はい、す
が、そうするとそうですね、なかなかこう、ま、飲み歩くとかっていう選択肢は一旦外した方が良さそうですかね？
う、そう、その通りですね。はい。ま、それと、ま、最近思い出すのが、自分が、あの、会社員だった時って、もちろん嫌なことたくさんあったし、もう馬鹿らしいことたくさんあったんですけれども、なんか、私、性格として、みんなとワイワイやってる方が合ったんじゃないかなって思う時も、あるんですよね。
あ、わかりました。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 なんか今、あの、フリーランスにこう踏み切られた、なんか背景とか理由とかってお伺えたりしますか？
あのですね。それがやっぱりこう、まあ、馬鹿らしさって、まあ、端的に、い言う言うたら、それだけなんですけども。結局その、会社において、まあ、今後自分があの、成長する機会もないだろうと思うし思いましたし、あとはその、まあ、お私じゃなくてもいいってすごく思ったんですね。その、あの、この、まあ、営業、うう、海外営業だったんですけども。この、製品を海外に売ることに関して別に私じゃなくても、もう、現地に任しとけばいいし、現地はもう現地でそういうつもりだし、だからあまり、こう、自分が作用して何かあの、達成できるっていう気はあまりなかったんですね。で、それでまあ、最終的にそういう決断して、いや、それだったら、あの、自分の情熱と能力がある、あの、分野でまあ、あの、生きていきたいと、まあ、と特にそれがまあ、英会話スクールで教えるっていうことだったんですけども。
はい。 うんうん。 はい。 はい。 うんうん。 なるほど。 うんふん。 だから、そうすると、ほんとにあれですね。まあ、自己まあ、自己実現というか、まあ、その、自分の人生として、その、ほんとにやりたいことっていうのをこう、優先されたっていうなんすかね。
すおお仰る通りですね。あの、そうです。私がやりたいように、やあ、やるやりたいっていうことで、あの、会社を辞めたんですね。はい。
あるほど。 うんうんう。 あ、なるほど、わかりました。まあ、そうすると、今のまあ、あの、ライフスタイルと言いますか、その、仕事のスケジュールだったりとかライフスタイルっていうのをお聞きして、こう、やっぱり、あの、ま、人間誰しもコミュニティに属したいとか組織に属したいっていう欲求は、誰しももが持ってると思うんですよ。
うん。 うん。 はい。
ま、それはまあ、学校であったりとか会社であったりとか、それは様々なんですけども。ただそれが今、完全にこう抜け落ちてしまってる状態だと、やっぱあの、お見受けするんですね。
はい。
だから、どうしても、やっぱりその、人間、あの、誰しもその、孤独にあの、強いというか、孤独に弱いのがまあ普通だと思うので。まあ、当然その、ご自身が感じられてるような虚無感っていうのは、まあ、その、生まれてきて当然と言いますか。まあ、あの、もちろんこう、1人で仕事しうん、してるのあの、されてもいますし。それはあの、当然発生すると思うんですね。
はい。 うん。
なんで、1個ここが埋まらないとどうしてもその、いあの、虚無感と言いますかっていうのは、まあ、あの、収まらないというかっていう可能性が高いかなっていう風に、まず、あのあの、思いました、と。
はい。
で、そうするとやっぱり、あの、じゃあ、いざコミュニティを作るっていうことだと思うんですけど、ま、正直結構この骨が折れる作業だと思いますし、それはすぐにできるものではないと思うあの思うんですね。
はい。
ただとはいえ、やっぱりこう、やっぱりごじあさっきあのご自身がおっしゃられてたように、その、ななんなん、なんだかんだでその会社員というか、そのチームで、何かを成し上げる方が良かったんじゃないかっていう風な、あの、認識をされているので、やっぱりこうコミュニティを新しくその作っていく動きっていうのはまあ、あの、ま、時間がかかってもやっていくべきじゃなとは思ったんですけど、ま、そのあたりでちょっと、あの、ご自身のご意向的にいかがですかね。
うん。 えっとですね、あの、私は、そうそう、あの、自分なりに、ややっぱこうコミュニティ、誰かと関わる必要というのは、もう、おおっしゃられる通りで、私も自分で薄々は感じてるんですけども、同時にですね、私、ま、わがままだとは思うんですけども、なんかこう、あの、え、なんすか、あの、合わない人間ともう仕事したくないっていうのが結構あって、やっぱ会社員だった時に、あの、ま、組織になると、あの、なんすか、い嫌な、人間もたくさんいると。で、あとはこう、あの、納得いかない指示も、納得いかない、ま、人事も評価もたくさんあるわけで、ああとは、ね、あの、う社内の政治とか、うそういうのが結構、あの、私、あの、耐えられない方で、なんでその、えコミュニティでね、組織っていうのはもう、おっしゃる通りなんですけども、同時に、え、なんですか、あの、そういった、もう面をまたもう一度見たくはないっていうのが正直なところなんです。
うんうんうん。 あ、はいはい。 ああ、なるほどなるほど。 はい。 うーん。 なるほど。 まず、あの、コミュニティに属するコストが高すぎるということですかね、やっぱり。
うーん、そうですね。ただし、あの、例えば今は、あの、私、えっと、毎年、まあ、確定申告ありますよね。あの、で、確定申告の、あの、外国の方々、えっと、スポーツ選手なんですけども、ま、ある、あの、ええ、社会人ええ、チーム、ま、セミプロチームに外国の方がいらっしゃって、そこの、そのその外国人選手の方々の確定申告を、あの、サポートするっていう、あの、仕事、ま、プロジェクトを私もう、え、4年ぐらいやってまして、もうすぐつづあの、また、あの、その時期に来るんですけども、これは、楽しく、うまいことをいくんですよね。これはおそらく、あの、もう役割が決まってて、もう、あの、税理士さん、あとは、あの、ま、税務の専門家、あとは、あの、ええ細々のことをやるしオフィスで私は、あの、その外国人の、ま、英語で、外国人の方々とのやり取り、あの、質問の翻訳して、税理士さんに確認する、で、税理士さんからの、あの、答えをまた、あの、受け渡すっていうような感じで、あの、はっきりこう、ここのプロジェクトで、あなたの役割はこれです。ええ、で、あの、もうそれそれぞれの専門性を持って、あの、頑張っていくっていうのは、これね、かなり私には合ってるようなんです。
はい。 はい。 はい。 あ、なるほど。 なるほど。もうあの、定義されてるからってことですね、もう、やることが。なるほど。
そうですね。うーん。あのはい。だから、なんかあの、あいつがああでこれがこうでみたいな学校とかないんですね。
うんうんうん。 なんか、そうするとあれですね、まもちろんごじあの、お仕事関係でそういった関わりを持つことであったりとか、その進め方っていうのに関しては、まあ、結構あの、何すかね、じご自分のその好き嫌いってのがはっきりされてると思いましたし、逆にこう利害関係がないコミュニティを探すというのも考えられたりはするんですけど、なんかそのあたりっていうかあんまりこうご興味ない感じですかね？
うーん。 利害関係のない、こコミュニティーって例えばなんだどういった目的
例えばまあ、若干関係はしてる可能性はあるんですが、それこそフリーランスの集まりだったりとか、自分が同じ業界の、あの、コミュニティーコミュニティーだったりとか、ま、もしくはこうシェアハウスみたいな、その、全く関係のない人たちが集まる場所だったりとかっていうかたちで、あまりこう直接、あの、仕事に関わらないような人たちの集まりですね。
あの、シェアハウスは実はあの、私あの、次に言おうとしてたところなんすけど、私シェアハウスにあの、住んでるんです、平日は。
あ、なるほど、なるほど。
う、だからね、やっぱり、う、自分もね、あの、ま、家を出る時に知ってたんですよね。いやもう絶対俺ワンルームで生きていけないぞと、自分、こう、鬱んなると思って、あの、シェアハウス探して、シェアハウスに住んでて、確かにそういった意味では、その、誰か必ずいるのでね、あの、その、喪失感、ほんとこう、あの、世界で、おお自分1人だっていう気持ちにはならないんですね。
はいはい。 うーん。 うんうん。 なるほどなるほど。
ええ。
ただまあ、そうするとあれですね、ま、基本のところはちょっとあの抑えられてると思ったので、<sniffs> ま、ちょっと僕は他にあれですね、なんかまだ <sniffs> あの、虚無感というかが埋まるような、ま、それはコミュニティーなのか、その、人との繋がりなのかってのはちょっとまだ検討の余地はありそうな気はしましたね。
う、うん。 うん。 う、そうですね。いや、ありがとうございます。なんか自分もあの、話しながらあの、そうですね、あの、ちょっと整理ついてた感じがしました。いや、ほんとに今日はありがとうございました。助かりました。はい、しつれし
あ、いえいえ。 あ、いえいえ、ありがとうございました。